ตอนนั้นยังเป็นเหล็กดำอยู่เลยครับ ยังไม่มีถึงขั้น Galvanize
อา โอ้ ได้ทักษะ การทาสีด้วยใช่ไหมครับเนี่ย? อืม
ใช่ แต่ว่าทัก ส ษะการทาสีอะ มัน มันติดมาอยู่แล้ว <chuckles> เหมือนว่าทา สีเล่นตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว ไรเงี้ย ทาสีบ้านทาสีอะไร อะไรเงี้ย เพนต์กำแพงบ้านตัวเอง อะไรเงี้ย มัน มันติดมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว แต่ว่า <tsk> ที่เห็นได้ชัดเลยอะเรื่องราคา เห็นได้ชัดมากเลยเหมือนว่า เวลาถ้าทำห้อง 1 ห้องอะ ผมจะต้อง ส เสียแค่ว่าค่าเหล็กนะ แค่จ้างคนมาเชื่อมเหล็กอะ ตีสัก 150,000 ถูก ๆ นะ มินิมัม ห้องหนึ่งอะ สี่ เมตร คูณ 4 เมตร อะไรเงี้ย มีหลังคา รวมหลังคาด้วยนะ ให้เขาเชื่อมอะ ไม่รวมแบบมุงหลังคา อะไรเงี้ย แต่ว่าถ้าทำเองอะ ก็คือ 20,000 อันนี้เหลือ ๆ เลยนะ
อ้อ อา นะ อา อืม ราคา? โอ้ ใช่ อืม ครับ อืม อ๋อ เออ โอ้โฮ โอ้โฮ
เป็นเหล็ก Galvanize ด้วย ไรเงี้ย เออ คือ 22,000 คุณสามารถได้ห้องหนึ่งแล้ว ง่าย ๆ เลย คือคุณได้โรงจอดรถแล้ว เออ ถ้า ถ้าเพิ่มไปอีกหน่อยหนึ่งก็ ก็ได้หลังคาแล้ว เพิ่มตังค์ไปประมาณ 10,000 อะ ตีไปเหลือ ๆ ไรเงี้ย
อืม โอ้โฮ! ใช่ ๆ อืม จริง จริงเลยครับ เพราะว่า เอ่อ อันนี้แบบว่ารู้สึกว่า ใช่เลยเนาะ เพราะว่า เอ่อ เอ่อ เคยมีเพื่อนเล่าให้ฟังเหมือนกันนะครับว่า เอ่อ จะแขวนรูปภาพที่ผนังอะเนาะ แล้วมันต้องเจาะรูผนัง 1 รู ใช่ไหมครับ เออ ไปจ้างช่างเขาคิดรูละ 100 บาท เออ <chuckles> ใช่ แค่เอาสว่านปื๊ดเข้าไปนะ <chuckles>
เออ ครับ อะฮะ อา มัน มัน มัน มันมี มันมีคิดราคาหลายแบบ อย่างเดินไฟ ใช่ไหม สตาร์ต พันห้า แล้วก็คิดจุดละ 500 เดินไฟ อย่างเงี้ย อา มัน มันจะมีค่า สตาร์ต ในหลาย ๆ รูปแบบ ก็เลยมองว่า เออ
อืม อา ใช่ไหมครับ? อืม แต่ว่าพอ อืม แต่ถ้าไปถามเพื่อนที่ทำ พอทำเป็น เขาก็จะบอกว่า "โอ้โฮ! แพง" อะไรแบบนี้ ใช่ไหม "ทำไมไม่ทำเอง?" อา
มัน มันสนุกนะ ใช่ ๆ ๆ ๆ ๆ มัน มัน ผมว่า มันน่าจะเกิดจากความไม่รู้มากกว่า แล้วเหมือนว่า
อา ใช่เลย ๆ
พอเราได้ลองทำอะมันก็กลายเป็นงานอดิเรก ตอนแรกแบบผมสนุกมากเลยนะ ถ้า ถ้า เอ่อ อดีตภรรยาคนนั้นนะ เขา เขาไม่ว่า ไม่ ไม่ด่า ไรเงี้ย ผม ผมชอบเชื่อมมากเลยเวลาว่าง ๆ ไรเงี้ย เชื่อมทำนู่น เชื่อมเป็นโต๊ะ คือเชื่อมเล้าไก่ให้พ่อ เชื่อม อะไรอย่างเงี้ย มัน มัน มันเพลินอะ มันสนุกอะ เพราะว่ามันเหมือนว่า ตอน พอเราเชื่อมอะไรเล็ก ๆ อย่างเล้าไก่ที่ผมบอก ใช่ไหม บ มันทำให้ผมว่า รู้ว่า การคิดโครงสร้างอะ เหมือนว่าคำนวณประมาณไหนอะ ถ้าเราจะทำใหญ่ขึ้นอะมันจะรับน้ำหนักได้ดีขึ้น อย่างเงี้ย มันไม่ใช่เอาเหล็กใหญ่ไปใส่อย่างเดียวนะ เหล็กที่มีขนาดใหญ่ ไรเงี้ย เออ เหล็กปานกลาง หรืออะไรอย่างเงี้ย เราก็จะแบบออกมาได้ดีขึ้น อืม ๆ
อืม อืม อา โอ้! ดีจัง อืม ครับ อ๋อ อา ครับ อืม อา แล้วก็แบบวาง ได้วางแผนไปบ้างด้วยเนาะ ทั้ง ๆ ที่แบบว่าจากไม่ใช่ช่างเลย แต่จริง ๆ มันก็เหมือนได้เรียนรู้ในทุก ๆ ครั้งที่เราได้ทำใช่ไหมครับ? แล้วอย่างงี้ ถ้าสมมุติจะแนะนำอะครับ ถ้าสมมุติ อ่า อาจจะมีคนหนึ่ง ใครสักคนรู้สึกว่า อยากจะทำโต๊ะ แล้วก็ไป ไป เอ่อ ไปลองถามราคาเขาแล้วก็แพง อันเนี้ยส่วน โดยส่วนตัวคุณแนะนำไหม? ให้ไปซื้อตู้เชื่อมกับเหล็กมาลองดูเลย หรือว่าจริง ๆ ก็อาจจะยากเกินไป
ใช่ ใช่ ครับ อะฮะ ต้องดู